Houlà.
Super sur le moment alors quand on a un une un examen, une épreuve, c'est génial. Sauf que 2 heures après, heu, bah, c'est le mode zombie qui s'active. <chuckles> C'est clairement ça.
Ouais, puis même au niveau de la santé, c'est peut-être un peu dangereux aussi de, heu, puisqu'un Red Bull, déjà, c'est pas top pour la santé.
Ouais, quand je dis 20 Red Bull, pas pas pas pas le sucre, hein, il y a pas il y avait pas le côté sucre, et cetera, mais c'était le même effet, on va dire, heu, j'étais
Oui, mais c'est plus de l'effet que je parle parce qu'un Red Bull, heu, heu, si tu en bois tous les jours, heu, ça peut être, heu, moyen pour la santé, quoi, parce que c'est quand même, heu, hyper fort, heu, et du coup, comment aujourd'hui tu vis tout ça?
Mmh. Bah, j'ai totalement
Ouais, au aussi? Et est-ce que tu as pu faire aussi ton école? Est-ce que ton cursus s'est bien passé? Heu, comment ça va aujourd'hui?
Bah, en fait, heu, derrière, hem, c'est en fait l tout s'est enchaîné à partir de là, puisque le fait d'avoir repris confiance en moi, d'avoir pris une dé pour la 1re fois une vraie décision, heu, par moi-même, heu, l'avoir imposée à mes parents, qui y étaient opposés, d'avoir réussi à leur imposer et de d'avoir montré que bah, finalement, bah, dans ces 2 années de première et de terminale, j'avais réussi, j'ai eu mon diplôme. D'avoir pu leur prouver déjà, ça m'a fait f reprendre vraiment confiance en moi. Hem, bon, je suis parti, du coup, ju ah, voilà, heu, bah, il fallait quand même un minimum, heu, donc heu, j'ai poussé jusque-là.
Mmh mh. C'est bien, bravo que tu aies eu ton diplôme. Oui, mais ça a pas du être facile pour toi? Mmh mh.
Et et après, heu, je suis parti, heu, parce qu'on avait, heu, des divergences avec mes parents, justement, sur le la suite des choses, et heu, et en fait, ça a été un enchaînement de, mmh, de décisions, par la suite, personnelles qui ont été de plus en plus fortes et qui ont été dues, bah, finalement, à ce à cette prise de confiance que j'ai eue pendant ma à grâce à cette personne-là et tout tout découle de là finalement, heu, petit à petit, ça s'enchaînait.
D'accord. Non, mais c'est inspirant. OK, ça s'est enchaîné plutôt en positif, enfin, après, tu as trouvé un job, tu as bossé, heu, des choses comme ça?